Eu acho que por por por e por ela ser sua mãe, né, é uma questão de respeito e tudo, eu a eu imagino que você deva ficar super irritada quando você vê essas coisas acontecendo, e sendo da religião dela, ou co outras coisas, enfim. E e, mas é uma coisa que não te leva a nada também, né.
Uhum. É. É, por isso que eh, eu prefiro muitas vezes ficar quieta, assim, porque e é muito cansativo, né, porque é isso, afinal é a minha mãe, né. Então assim, eu acho que essa dica que você tá me dando, de tentar pelo menos, eh, tirar o foco, ou a
É. Tira o foco. Uhum.
ou até mesmo assim, que se acontecer alguma outra vez, dela pegar alguma coisa dentro da minha bolsa, pode ser assim, foi totalmente acaso, assim, porque ela foi, ela pediu, falou: "Mariana, estou indo na sua bolsa pegar tal coisa". E aí foi que ela viu o papelzinho, mas assim, eh evitar ao máximo, acho que essa sua dica foi muito certeira de de de tentar desviar o foco, ou qualquer outra coisa que seja, porque e afinal é uma discussão que não vai logo não, eu não vou deixar de frequentar a igre o o o o se exatamente. Então assim
É. Nada. E nem ela. É. Ela poderia ter pego o pape ela poderia ter visto o papel, e não f ter feito nada, né. Engolido, vamos dizer assim, co como diz o popular: "Engolido com farofa". Mas ela não fez.
<laughs> exa Aham.
Né, não fez, porque, é o que eu te falei, talvez ela ache ainda que ela tem poder sobre você, né, sobre as suas escolhas, mas como não tem jeito isso, eh, é recuar mesmo, é mudar o foco, é n é evitar esse assunto, porque esse assunto não vai dar bom, né, nunca vai dar bom.
Exatamente. <laughs> Não, não dá. <laughs> Já desisti, já. Ai, olha, mas eu acho, eu tive azar é, mas você, eu acho que você foi muito certeira e pontual nos seus nos seus conselhos, tá. Eh, vou evitar esses momentos de conflito e desviar o foco, ou sei lá, m mostrar a foto da neta dela, assim, pra ver se distrai, sabe. <laughs> Exatamente. E, muito obrigada, viu, eu gostei muito da nossa conversa, eu precisava, também, ter esse desabafo, porque muitas vezes eu acabo, como é um assunto delicado, como eu acabo guardando um pouco dentro, assim, de mim, e foi legal fazer esse desabafo com você, e ter recebido essa esse conselho, que eu achei que foi super útil.
<laughs> É, é bem é é bem é polêmico, né. É Muda o foco, com certeza vai dar certo. Uhum.